Oye me gustaría saber, ¿qué retos traen los pagos digitales a la vida cotidiana?
Oye, fíjate que es muy interesante esto porque actualmente estamos rodeados de de muchas plataformas digitales que te cobran de que la suscripción, de que: "Oye, pues, si quieres ver esto, paga". Entonces, muchas veces uno paga y dice: "Ah, lo voy a pagar, un mes", así por así decirlo, para ver películas, ¿okey? Entonces, okey, lo lo agarré en promoción, dice $10 pesos un mes. Ok, perfecto. Entonces, tú disfrutas tu mes a gusto y luego se te olvida que lo pagaste que se que se te olvidó cancelar la suscripción, todo eso, y luego al siguiente mes se te cobra, tú dices: "¿Cómo? ¿Qué qué se me cobró? ¿Qué? Se me cobró un montón", y tú lo ves y dices: "Okey, okey, ¿qué fue esto?". <gasps> Fue la suscripción no no se me olvidó cancelarla, se me olvidó cance eh quitar mi tarjeta de eso. Entonces, como que dices: "Ah, ok, pues ya ni modo, ¿verdad? Ya ya se me pagó ya no me ne quieren hacer el reembolso, pues ya, ¿ya qué? Entonces, como que, eh, al final de mes dices y empiezas a hacer cuentas, ¡no!, pues si no hubiera gastado en en esta suscripción, la verdad es como que, sí me hubiera ido un poquito mejor si me hubiera quedado más dinero para mí.
Claro. Así es. <chuckles> Sí, caray. ,claro. <chuckles> Claro. Sí, de hecho, sí, por esa parte tienes razón ¿no? Que a veces sí, contrates esa suscripción, y de repente, pues, ya llegó el mes y ni diste cuenta ¿no? De que ya de que ya era el momento de de pagarla ¿no? Y ya se te cobró y, como dices, es un dinero que a lo mejor contemplabas, y y luego es un poquito de relajo ¿no? Y y tú actualmente, ¿qué tal? ¿Sí sí sí tienes muchos pagos, eh, sobre aplicaciones de streaming digitales?
Mira, actualmente solo estoy pagando por la por la música, que en este caso es el Spotify, que pago un plan mensual, que pero lo comparto con con otras personas. Entonces, no es tanto gasto, pero al fin y al cabo es un gasto que se hace cada mes. Entonces, como que sí lo tienes que tener com ten contemplado. Pero también, mira, hace poco yo estaba pagando por el espacio de almacenamiento en mi cuenta de Google, que, pues, necesitaba y luego me llegaron las notificaciones de que, oye, pues, ya no te van a llegar correos porque ya tienes el espacio lleno. Y dije: "Ay, okey". Y luego vi una promoción que estaba la la promoción del Gemini para para estudiantes, ¿okey? Y dije: "Ah, okey". Entonces, voy a ver si todavía mi correo de de que usé en la universidad me sigue funcionando. Y afortunadamente me me funcionó. Entonces, tengo tengo mucho más almacenamiento y ya no lo tengo que estar pagando que eran como 50 pesos al mes por por más espacio, ¿no? Entonces tengo esa promoción que me dio 2 terabytes de almacenamiento con con mi correo que usaba cuando era estudiante, entonces todavía me lo aceptó. Entonces, pues tengo un año todavía de con 2 terabytes de almacenamiento.
Claro. Si, completamente. Claro. Claro. Ah, mira. Claro Ah, superbién. Entonces, es es algo bueno, ¿no?, eh, de hecho, siento que lo de pagar almacenamiento es algo bastante, bastante bueno, ¿no?, el que te trae bastantes ventajas por esa parte. Entonces, sí, yo creo que es bueno, que que que que uses e el almacenamiento en línea, ¿no?, el uso de la nube. Ahora me gustaría preguntarte, ¿los pagos de servicios del hogar, los pagas en en por medio de alguna banca digital o vas a algún establecimiento a pagarlos?
Mira, yo estoy acostumbrado más a a la vieja escuela, que que sí yo quería ir a pagar algo, tenía que ir directamente al establecimiento y todo eso, pero, actualmente he visto que, por ejemplo, lo los, eh, proveedores de Internet te hacen como que un descuento, una promoción que si lo pagas en con tu tarjeta, que, pues, por ejemplo, pagas 3 meses adelantado con tu tarjeta, te te lo dan a un precio más bajo que si tuvieras que ir a pagarlo allá a la a la a la sucursal. Entonces, fíjate que, eso está muy bien, está bastante bien, pero, como que a mí me gusta más esa sen sensación de tener, de ir para allá, darle el dinero a alguien y decir: "Ah, okey, ya está registrado su pago, adelante". Pero, fíjate que no, no estoy peleado con eso, simplemente, es como que a mí me gusta más ir tener contacto con una persona.
Claro. <chuckles> Claro. Claro. <laughs> Okey, para sentir, digamos, a lo mejor esa cierta seguridad, ¿no? de que estás haciendo el pago, de que a lo mejor, no te vas a equivocar al momento de hacerlo. Entonces, sí, se se logra entender, ¿no?, por esta parte. Y ahora quisiera preguntarte, eh, ¿cómo es, digamos, estos pagos digitales para tus padres, no?, porque sabemos que, normalmente, a los padres, pues, se les dificulta un poquito, pues, el uso del teléfono, y a lo mejor, hay alguno que otro movimiento, alguna transferencia, algún pago de alguna aplicación. Me gustaría saber, ¿si tus si tus padres saben usar, eh, estos pagos digitales, o tú los ayudas a realizar ese tipo de pagos?
Sí, claro. Fíjate que, muchas veces me me preguntan de que me piden ayuda, "Oye, hijo, este, una transferencia" o "Ayúdame a a que me que se me cobre lo de la luz, quiero ya no quiero ir para allá al establecimiento, porque pues, fíjate que, ya está muy lejos, ya no me puedo mover tanto". Entonces, le digo: "Ah, sí, adelante", y hay veces que les digo: "Ah, okey, mire, la luz, eh, con esa tarjeta, mire, se la voy a vincular, y cada al mes, este, cuando le llegue el recibo, aquí le va a decir cuántos cuánto le van a pagar, y se lo van a se lo van a imprimir, ¿okey?" Entonces, pues, sí, sí, por esa parte yo les ayudo. Y cuando tienen alguna duda, con con gusto lo les aclaro esa duda.
Claro. Ah, okey. Claro, a ver, muy bien, qué bueno, ¿no? Y qué bueno que que tengas esa dinámica con tus padres, eh, es es algo bueno, ¿no? Ayudarles un poquito en este tema. Y y a o siguiendo con los pagos digitales, ¿no?, eh, ¿a alguna vez, eh, digamos, te has equivocado al hacer algún pago en en línea?
Okey, sí, una vez me pasó bastante. Porque fíjate que, mira, esto me pasó por tacaño, ¿okey? Me pasó por tacaño. Una vez, yo vi una promoción de de un un en una página de juegos, ¿verdad? Que te dan un código, y tú lo tú lo introduces, eh, y ya te dan el juego, y por un precio más barato. Entonces, yo yo lo que vi fue que era que era un juego que solo se podía activar en Argentina, ¿okey?, y dije: "Ah, okey, entonces me me instalo una V VPN para simular que estoy en Argentina, y reclamarlo allá, ¿okey? Entonces, lo que hice fue que, ah, eh, me instalé una VPN y todo eso, y a gusto, ¿okey? Eh, pero, primero, era que según tenía una prueba gratuita, ¿okey?, pero, tenías que meter tu tarjeta. Okey, dije: "Ah okey, pues, me voy a quitar ese ese pago que hacen al a las tarjetas de de poco dinero para confirmar que estén válidas, ¿okey? Pero, yo me me equivoqué, y pag y no usé la prueba gratuita, usé un un pago que que decía ¿Cuánto era?, creo que eran: "$20 dólares", decía. Pero no, nunca quedó claro que eran dólares, ¿okey?, no, <chuckles> no, eran eran 50, eran $50 dólares, ¿okey?, eran 50. Entonces, dije: "Ah, yo yo", dije: "Ah, serán pesos serán pesos", dije: "Pues, será la prueba gratuita". Entonces, lo lo lo uso y luego veo que me llegó una notificación a mi cuenta de banco, decía: "Ah, sí, hemos, depos quitado, este, tal cantidad", y dije: "Ay, ¿cómo que no eran pesos?, eran dólares". Y entonces, tuve que hacer una odisea bastante, eh, difícil, de que, oye, contraté el soporte técnico, mandé varios correos y todo eso. Y y pues, este, al final me regresaron mi dinero, me lo regresaron, tal cual. Y de hecho salí ganando por unos centavos, por el cambio de de moneda, salí ganando unos centavos más.
Okey. Claro. ¡Okey! Claro. Claro. Claro. ¡Okey! ¡No me digas!, claro. Okey, wao. <laughs> Claro. <chuckles> ¡No, claro! ¿Oh, sí?, ¿a poco?, órale, qué int qué qué interesante. Y y es que esos, con lo que hay que tener cuidado ¿no?, las compras en línea, porque hay que hay que checar y analizar todo todo bien, ¿no? Porque puedes caer en ese tipo de errores, ¿no?, o compras mal hechas.
<chuckles> Sí. Sí, claro, y afortunadamente, pues, en este caso, como te digo, eh, pues, me contacté con soporte y, pues, me me regresaron mi dinero afortunadamente, pero hay veces donde sí he hecho algún pago erróneo y justamente no me lo no me lo quieren hacer válido. Y justamente hace poco me pasó que me metí a la aplicación de de Rappi para ver qué había de promociones, ¿okey? Entonces yo nomás me metí unos 5 minutos, no pedí nada. Y luego de repente veo que en mi tarjeta, eh, a los días reviso mi tarjeta y veo que tiene un cargo. Y yo dije: "Okey, ¿yo cuándo cuándo compré eso?", lo veo y dice que es un pago por una suscripción a Rappi. Yo me quedé: "¿Yo cuándo compré Rappi?", y veo las notificaciones y veo que es del mismo día en el que me metí yo a checar qué había, ¿no? Porque hay veces que a uno se le antoja algo y quiere comprar. Y ya habían pasado varios días y dije: "No me lo no me lo van a querer cancelar porque ya pasó mucho tiempo". Entonces, en ese tiempo, me contacté con soporte en ese mismo día, en cuanto me enteré contacté con soporte, expliqué la situación, todo eso. Y como ya habían pasado como unos 5 días, casi una semana, dije: "No, es que ya pasó la prueba", que es que normalmente te dan 1 o 2 días para cancelar el servicio, ¿okey? Dije: "No, y es que ya pasó bastante tiempo después de de contratar el servicio y no". Entonces me contacté con con soporte, analizaron mi caso y como no había hecho ninguna compra en en con ese servicio de de Rappi Pro, eh, me lo me lo hicieron válido, porque fíjate que, eh, yo primero me re dije: "No", me resigné y dije: "No y y pues ni modo, ya me voy a quedar con e con el Rappi porque", hasta se habían cobrado 3 meses, habían cobrado 3 meses. Y dije: "Oye, pero entonces, ¿qué voy a hacer con esto 3 meses?". Dije: "Pues ya de perder lo aprovecho". Pero primero me contacté, dije: "Ah, voy a voy a hacer el intento". Y luego analizaron mi situación y me regresaron el dinero afortunadamente, pero fíjate que en ningún momento me salió al como que alguna confirmación de que: "Oye, ¿quieres comprarlo?, ¿estás seguro?", o algo así, y ni siquiera me llegó como una notificación o un correo que: "Bienvenido a esto, por gracias por tu compra", ¿verdad? Entonces eso sí se m y sí me pareció muy mal, porque ni siquiera yo, yo que te podría decir que soy un un experto, o sea, tal vez suene muy pretencioso, ¿no? Pero un experto en esto de las de las de las compras, ¿no?, eh, cómo no me llegó alguna notificación, cómo no me enteré, cómo lo compré por accidente, ¿verdad? Entonces yo estaba como que muy, eh, angustiado porque, bueno, enojado más que nada porque dije: "¿Cómo no me llegó la notificación en ese momento? ¿Cómo no me avisaron que me suscribió el servicio?", o algo así, pero afortunadamente se solucionó y me regresaron el dinero.
Qué bueno. Claro. Okey. Claro. <laughs> Claro. <laughs> Okey. Claro. Ah, mire, qué bueno. <laughs> No me digas, caray. Claro. Qué bueno, ¿eh? Así es. Guau, no, pues claro. Claro. Claro. No, y qué bueno, ¿no?, qué qué bueno que conis corriste con esta fortuna. Porque, pues, muchas veces se se sabe, ¿no?, de casos donde, pues, eh, cometen este tipo de errores o cosas así. Compras sin querer, y y no le regresan el dinero, ¿no? Entonces, qué bueno que en este caso, sí te solucionaron, y te respondió la la empresa, ¿no?, donde compraste e esto por error. Ahora, quisiera preguntarte, ¿alguna vez tus padres han comprado algo sin error en línea?
Okey, fíjate que normalmente, no pasa eso. Ellos cuando quieren, eh, por ejemplo, comprar algo en línea, en en un sitio online, ellos me me me dicen: "Oye, mijo, este, fíjese que, quiero comprar esto" y me pasan como que el link, y le digo: "Ah, sí, no se preocupe, yo lo checo, y si está si es confiable, si es, si llega rápido, yo yo se los compro", ¿okey?, y uso mi tarjeta normalmente. Y ya luego ellos me dan el dinero, o hay veces que le digo: "No, yo yo se lo compro no pasa nada". Pero cuando ellos lo compran, este, normalmente suelen acudir a mí, me suelen decir: "Oye, pues, ¿puedes checarme esto para ver qué tal?", y ya le empiezo a comparar, digo: "Okey, sí, se ve confiable, veo las reseñas, dicen que sí es un buen producto, okey, adelante, aquí va". Y ya es cuando porque todo pasa por mí. Cuando van a comprar en línea, pasa por mí, y yo les digo: "Oigan, esto, la verdad no conviene comprar, mejor cómprense esto y y así". En este caso, es como que yo yo soy como que, el el el gestor de calidad.
Claro. Claro. Claro. <chuckles> Okey, y y qué bueno, ¿no?, qué bueno que que estés al pendiente por esa parte, ¿no?, por las dificultades que pueden llegar a tener, eh eh, las compras en línea y los pagos, ¿no?, y y-y ahora, eh, y hablando sobre esos pagos, ¿no?, en en en la vida cotidiana, esos pagos digitales, eh, normalmente, eh, ¿hace cuánto crees que digamos que empezaste a a gastar un poco más en el medio digital?
Okey, te podría decir que fue de e este año, o el año pasado justamente, que que, pues, yo me di cuenta y dije: "Okey, tengo mis tarjetas, no las uso", y me empezó como que, a dar la espinita que normalmente, dicen: "Oye, pues te recomiendo que uses tus tarjetas de crédito para esto del historial y todo esto", dije: "Ah, okey pues, le voy a perder el miedo", ¿verdad?, y creo que nunca debí haberlo hecho porque hay veces que que salgo y que digo: "Okey, se me antoja esta comida" y digo: "Ah, okey, tarjeta, tarjeta, tarjeta". Y al fin y al cabo, no, es como que si no te pesara, ¿verdad?, porque al fin y al cabo, sigues viendo tu tu billetera con con dinero y todo eso. Entonces dices: "Ah, okey, no. Todavía estoy sigo teniendo dinero". Ah, pero luego cuando llegan las cuentas de que: "Oye, tienes que pagar tanto y dije y, ¿eso desde cuándo com compré tanto?", y te empiezas a ver y empiezas a ver lo los recibos y todo eso, y dices: "Ay, como que sí abusé de la tarjeta", ¿verdad?, pero, yo creo que eso de las tarjetas, sí es muy, jum, te hace como que querer gastar más, pero fíjate que, yo te podría decir que fue entre entre el año pasado y este que empecé a gastar más.
Claro. <laughs> Claro. Así es. <laughs> Sí, claro. Okey, guau, guau, qué interesante. Y que y que bueno, que de alguna vez, lo alguna manera lo identificas, ¿no?, y sabes cuándo empezaste a gastar un poco más. Y los gastos que tienes ac actualmente en línea, ¿crees que, eh, están bien, o sea, están bien justificados o crees que deberías bajarle un poquito más a esos gastos?
No, pues, mira que actualmente, los únicos pagos en línea que tengo, so como te digo, eran el del almacenamiento, y el de la música, pero, actualmente, sólo es el de la música. Entonces, como que no tengo así como que una preocupación porque al final y al cabo, digo: "Ah, okey, eh, esto es un muy poquito comparado, realmente, con con algunas otras compras que puedo hacer, ya sea para para para pagar la luz, el internet y todo eso". Entonces, como que digo: "Okey, es poquito, ya lo demás sí es esencial, ¿no?, este es un lujo que sí me puedo dar, ¿verdad?". Entonces, como que sí analizo que en dónde se está yendo mi dinero, y digo: "Okey, esto lo puedo recortar", pero pero, okey, no, actualmente, no tengo tantos gastos en línea.
Claro. Sí, claro. Muy bien, ¿y algún fraude, alguna estafa te ha tocado experimentar en línea?
¡No!, afortunadamente no, fíjate que que yo cuando voy a comprar algo en línea, lo reviso muy minuciosamente, porque soy como que una persona muy paranoica, entonces, me gusta tener seguridad de que lo que estoy comprando, es lo es lo que realmente estoy comprando, ¿verdad?, entonces, empiezo a ver reseñas, busco algún video, busco los comentarios de de de ese vendedor. Entonces, ya cuando cuando de finalmente me decido para comprarlo, es porque ya verifiqué varias veces o con amigos, o con en un video los comentarios de ese mismo producto, que que es verídico.
Qué bueno. Eso es muy bueno. Claro, no, y qué bueno que hagas eso, sinceramente, eh, porque, eh, así como se han mulni multiplicado la facilidad de compras y y pagos en línea, también, eh, eh, el tipo de estafas, eh, bastante inteligentes que luego llegan a hacer estas personas, ¿no?, que que ni siquiera te das cuenta que estás siendo estafado, y de la nada, pum, ya ya no tienes tu dinero o hiciste una compra que no querías, te llega una notificación a tu banco. Entonces, qué bueno, que tengas esa costumbre de de siempre verificar, ¿no?, y es algo supernecesario de siempre verificar y y haces, y investigar bien antes de dónde vas a comprar, y y y y cómo estar el movimiento, ¿sabes? Entonces, qué bueno que veas eso de esta manera, y muchas gracias por compartirlo conmigo, sin duda, una plática muy interesante, que que disfruté bastante.
Claro. Sí. No, muchas gracias a ti por tomarte el tiempo de estar aquí conmigo, de ponerme atención, y la verdad espero que podamos vernos pronto. Hasta luego.
Hasta luego.